Kasi talaga naman kami wala naman ako yung mga 'yun nga kagaya nung sa'yo na mix-mix na ganyan wala ano lang talaga ako, ah, pure na Pinoy. Wala akong mga race na ano, kasi parehas naman din ng, ah, lugar yung naging mga magulang yung magulang ko kaya wala naman akong na-encounter na gan'yan. Pero tama sumasang-ayon ako sa'yo na malaki din talaga yung naitutulong ng environment din sa pag-build ng kung sino tayo kasi, ah, hindi masasabi ko kasing malayo ako do'n sa mga magulang ko, eh. Hindi ako kagaya nila, oo, mm, malayong-malayo kasi sila kasi, ah, parang maiihalintulad ko sa alam mo yung mga role model gano'n? Oo, 'tsaka ano, yung mga mababait talaga yung tipong gano'n, ako kasi alam ko sarili ko na hindi. <chuckles> Oo, mm, pero okey naman ako, hindi ko naman dina-down ang sarili ko na ano, pero malaki lang talaga yung pagkakaiba pero Mm.
Oo, oo. Oh. <chuckles> 'Di ba? Ah, o Oo. Totoo. Oh! As in? Hmm. Mm. Mga old fast. Ah. Oo. Oo. <laughs> Nag Oo. Siguro hmm, iba nga lang yung kasi yung, ah, sa henerasyon nila kumpara sa atin, kumpara sa'yo. Oo may mga pagbabago din
Mm. Tama. Mm, pero masasabi ko naman na ano, ah, okey naman din yung naging pagpapalaki nila. Siguro 'yun nga nabago na nga lang din nitong lumaki-laki na din ako. Mm, pero ang mahalagan mahalaga do'n, na sa'kin pa din naman yung respeto. <chuckles> Oo.
M Totoo. Ah, oo, tama naman. ang importante mabuti kang tao hindi ka
Tama ka, walang tinatapakang iba 'no? Mm. Mm.
Correct 'yun yung pinaka-importante. So, ikaw paano mo paano mo ba ipinapakita o ipinapahayag ang yung tunay na sarili sa mga taong nakapaligid sa'yo sa mga kaibigan mo, ah, sa katrabaho mo?
Mm. Hmm. Para sa'kin mm, para sa'kin ano, ah, kung ano lang talaga ako. Ah, ako kasi wala akong pake kung, ah, kung anong sabihin nila basta pinapakita ko yung ugali ko kasi mahirap magpanggap eh, 'di ba?
M Totoo, oo.